Est-ce que tu peux me parler d'une expérience dans ta vie où tu as dû improviser, tu étais pas sûre, pas organisée mais il fallait faire un choix et ça et tu as réussi à t'en sortir?
<tsk> Heu, oui. Alors hem, <tsk> j'ai eu une expérience, heu, où il a vraiment fallu que j'improvise, heu, puisque je me suis retrouvée, hem, dans une fusillade. <tsk>
OK. Ah oui ah oui, c'est pas pour le coup là, faut réagir vite là, ouais c'est <chuckles> OK.
Ouais. Exactement. Donc là je pense que le le mot improvisation, heu, prend tout son sens. <tsk>
C'est plus l'instinct, non? À ce niveau là, enfin même si c'est plus ou moins la même chose.